Ayun siguro ano, simulan natin kung gusto nating umalis ayan. Kunwari may pupuntahan tayo sa isang lugar, kunwari may alam mo 'yun, may bibilhin tayo ng ganito, siguro maganda kung kaya natin tumiis ng ilang oras muna natin ano palipasin bago tayo mag-post di ba? Para alam mo 'yun, kung meron mang may hindi natin alam kung anong takbo ng mga nana nakakakita, di ba? At least nakakapag-ingat na hindi tayo masundan o hindi kaya 'yung bahay natin 'di ba, alam mo 'yung kahit walang tao hindi pag-iinteresan. 'Yung mga gano'ng bagay ba na simple, pero di ba napakahalaga at malaki naitutulong sa atin.
Ayan, oo. Mm. Mm. Oo. Mm. Ayan totoo parang ano 'no, kumbaga huwag natin ibigay 'yung mga realtime information kumbaga. Ah, kung magpo-post, siguro ano tingnan natin kung, ah, maghintay muna tayo 'no, para alam mo 'yun, para medyo may kumbaga interval pa din sa mismong ano, para hindi tayo nasusundan. Tapos ano, eh, siguro ano din pagdating din talaga sa sa mga password di ba, sana huwag 'yung, ah, masyadong masyadong halata, mga ano tawag do'n, ano, ano 'yung go mo, oo, mga password one two three, mga Juan de la Cruz tas 'yung birthday. <laughs> Di ba, sana ano sana mas malakas, mm. Tsaka ngayon meron na ding ano, eh, di ba, meron na din kasing two-factor authentication, alam niyo po ba 'yon parang Oo 'pag maglo-log-in tayo sa ibang devices talagang kailangan din ng, ah, confirmation galing do'n sa original nating ano di ba, device or kaya sa account. Siyempre sobrang halaga nito, lalo na siguro kapag ano 'no, kapag 'yong account is connected sa finance natin, sa mga bangko di ba. Sa mga talagang, um, pinagkakakitaan din natin or pinagkukunan ng pera, so ayun mahirap 'yun kapag ano, eh, kapag biglang nalaman ng iba, di ba?
'Di ba? Ay. Totoo. Mm. Totoo. Tama. Mm. Ayan. Ayan. <chuckles> Totoo. Ah, universal passport kung tawagin ayan. <chuckles> Totoo yun. Ayan, mag-iingat-ingat tayo sa gan Oo, totoo saka. Hmm. Ayan, mm. Totoo. Mm. Toto Tama, mm. Totoo. Ayan.

Oo, I mean, di ba? Nag-uusap lang tayo hindi ka naman nag-type din, parang parang kakausap lang namin no'ng ko din parang napapanahon, 'di ba? Ang hirap naman sabihin na coincidence lang 'yung gano'ng pangyayari 'di ba, so hindi ko alam kung na allow kong laging nakabukas 'yung microphone ko, 'yung access ko pa sa mga contacts ko, sa media ko, di ba? 'Yung mga ganiyan kadalasan, medyo nakakabahala. Oo, tama. Di ba?
Mm. Grabe 'no? Oo. Mm. Mm. Grabe. Oo, nakakatakot. Mm. Siguro ako, um, ano, eh. Um, may mga ganiyan din, eh, pero sa phone ko lagi naka-off 'yung tracking. Kasi yu do'n nga din siya so parang talagang ah, para hiwalay-hiwalay tsaka hindi okey ng mano-mano di ba, kasi 'yung sobrang automated minsan ang bilis nalang makapasok. Tapos hindi natin alam, hindi na pala tayo talaga 'yung pumapasok, iba na pala na so, ngayon at least safe di ba, parang mas mas ma mas matindi 'yung security. Pero kahit gano'n kahit hassle di ba, okey din naman talaga. Pero 'yun nga, siguro ang kung may na-experience man ako, siguro before, no'ng high school, kasi di ba, uso uso 'yung computer shop gano'n tapos tapos biglang oo, nag a nag-lo-log in kayo do'n, do tapos minsan di niyo na-lo-log out nakakalimutan 'yung log out sabay exit lang, di ba. So ayun, um, parang, nawala 'yung ano, 'yung account ko din sa sa sa kumbaga sa account ko sa laro. So ayun, di ba, parang makikita natin na, nandiyan 'yung password para maging password talaga siya, so kung kung sobrang magiging open tas magiging ano siya, pa-bukas sa iba hindi na siya talaga mapoprotektan kasi, ano, eh, tsaka kapag nilalagay talaga natin diyan, 'yung mga accounts din natin, doble ingat kasi, wala naman talagang pakialam 'yung ano, eh, 'yung may ari. Kasi ano, eh, kumbaga nag um, nasa sa atin din talaga 'yan, eh, kung responsibilidad natin 'yun, eh so. Sila nagtatrabaho din lang naman, malamang may mga nag-lo-login din do'n, so kumbaga, ingat ingat nalang talaga. Oo.
Hmm. Di ba. Mm. Totoo. Mm. Kaya nga. Mm. Kaya. <chuckles> Totoo. <chuckles> Piso net. Oo, yan. <laughs> Mm. Ah. Mm. Do'n pa lang, eh. Hmm. Totoo. Mm. Ayan. Totoo.

Uy, magandang tanghali!
Magandang tanghali po, kamusta kumain na po ba kayo?
O, hindi pa nga, eh, hindi pa ko nagtatanghalian, eh, ikaw ba?
Ayan ako po ano, oo, nakakatapos lang parang kaka post ko lang ng ano, eh, nung kinain ko sa internet. Di ba kasi social media di ba, gano'n na ngayon, story-story. <chuckles>
Ayan. <laughs> Ah. Wait, totoo, di ba, bago kumain pipicturan mo muna, di ba? Alam mo 'yan, eh, galawan natin 'yan ngayong panahon. <laughs>
Mm, mm. Oo. 'Di ba, galawan natin 'yan, eh. Pero 'yun, um, siguro dahil gano'n na 'yung panahon natin ngayon, pa'no ma pa'no naman kaya natin kumbaga mapoprotektahan 'yung privacy natin sa internet, kahit gano'n, kasi iba-iba din naman, eh, di ba?
Yeah. Hmm. Mm, totoo. Iba-iba siguro 'yung pamamaraan natin kung paano natin mapoprotektahan 'yong ano 'no, privacy natin sa internet. Alam mo, marami kasing mga ano, eh, nakakatakot na 'yung panahon ngayon, 'di ba? 'Di mo alam kung sino 'yung sumusubaybay sa'yo o 'yung mga detalye na nakukuha sa sa'yo sa internet, 'di ba? Kaya alam mo 'yun, para sa akin nag-iingat din tayo dapat kung ano 'yung mga ibinabahagi natin diyan kasi di ba, meron niyan digital pro ano footprint kung tawagin di ba, kaya
Mm. Opo. Mm. Totoo, po. Mm. Ayan, oo. Mm, mahirap ng tanggalin po, 'no?
Kaya nga, eh.
Mm. Ga
Parang maiiwan na kung ano 'yung ibibigay natin o ilalagay natin 'yan, di ba?
Mm, pero 'yun po, ano 'yung mga puwedeng paraan or karaniwan na kumbaga ginagawa natin para maprotektahan natin 'yung ano, ating personal na impormasyon ayan online?
Yan nga. Mm.